予想として。
そう。どうなんですかね。でも、なんか、考えてるのか、ま、でも考えてるのかな。
うーん。<chuckles>
なんでも、なんか、子供みたいな感じですかね。なんか、子供も、なんか、大人から見てるとよく意味わからないことをしてたりするじゃないですか。だから、同じような感じなのかな
ああ。 そうですね。 はい。
て
うん、まあ、でも確かにそうです。
思ったり。 うーんうーん。
あ、もう、あんまり難しいこと考えないはずですもんね。
はい。そうですね。うん。でも、なんか、あんまり会話がでも成立しなそうですね。ちょっと、バカっぽすぎて。パンダだと。もうちょっと、なんか、賢そうな動物と、話した方が面白いかもしれないですね。
うん。 確かに。<laughs> 確かに。 かしこそう。 あ。 なんか、今思い出したんですけど、あの、ゴリラとかって、昔、なんか、手話で喋れるゴリラがいて
はい。 ああ、はい。 あ、はいはいはい。え、あ、すごいですね。へえ。
で そうなんですよ。それでなんか会話してたらしいですね。
へえ。え、ほんとに、じゃあ、もう、人間の言葉を理解してるっていう感じだったんですね。へえ。
まあ。 はい。 そうですね。ま、ちょは多分ほんとだと思うんですね。何個か本で書いてあったんで。
すごい。 あ、はいはい。へえ、面白い。なんか、ゴリラとかチンパンジーとか、人間に多分一番近いんですもんね、知能的に。
そうなんす。 うーん、そうですね。
そっか、うんうん。確かにそれだと普通に会話成立しそうですよね。
そうですね。その、辺だったら、もう、やろうと思えばできるかもしれないです。
うーん。うんうんうん。

あ、今なんかそれ思ったのが、あの肉食動物のなんか、何考えてるのか、ちょっと今気になるなと思って、どのタイミングでそのこうモーションをかけて狩りに行くのかとか、なんか失敗した時の心境はどんな心境なのかとか。<laughs>
はい。 はい。 ああ。 に。 はい。 <laughs> ああ、面白そう。
なんか、はい。う全然生活感が違うから、何を考えて野生で生きているのかみたいな、聞いてみたいかもしれないですね。
アンザル そうですね。 いや、何考えてんだろう。
うん。
でもなんか結構ストイックな人人人じゃない、動物とかもいそうですね。なんかチーターとかだったら捕まえれなかったら、なんか
はい。はい。 うん。はい。
なんだろう。ここが良くなかったみから
ああああ、うんうん、反省してるみたいな。<laughs> ありそうですよね。うんうん。
反省してるみたいな、はい。やってそう。 うん。確かにちょっと聞いてみたいですね、肉食動物。
うん。なんかき聞くことで、いいにき人間のこの生活にも活かされそうな教訓がちょっと得られそうですよね。
はい。 ああ、確かに。
うん。厳しい環境で、そう、生きてる人あの動物たちの。
そっから学びが、うん。 うん。 そうですね。
そうですね。あと逆になんかその、はこう、ハーモハーモニーをなんか形成してるところとかあるじゃないですか。その水辺にほんといろんな動物が集まってきて、なんか仲良く水を飲んでるみたいな。なんか、どうやって、そう、みんな仲良くできるのかなとか、<giggles> そっちも聞いてみたいと思う。はい。
うん。 ああ。 はい。 はいはいはい。 確かに。 うんうん。 なんかあと、魚、さくあの、海の世界で、どういう、あ、でもそういえば、あれですね。なんか、あの、ディズニーで、タートルトーク、あの、亀としゃべれるやつ。
うん。ああ、はいはい。確かに。 うんうんうん。 はい。 ああ、はいはいはい。ありますね。はい。うんうんうん。確かに。あんな感じか。面白いですね。<laughs>
やってますよね。 うん。 <chuckles> よくよく考えたら、もう結構喋ってんのかもしれないですね動物と。